أنا عايزة أعرف منّك، وتحكي لي أنت إزاي بتستخدم اله إستماع علشان تبني ثقة مع الناس ومع الشخص اللي قدّامك؟
إمم، طيب بُصّي، هو آآ، مبدئيًا آآ، عشان خاطر أعرف، أع أفهم الشخص ال اللي قدّامي، أيًا كان الشخص ده العلاقة نوعها أيًا كان، لازم أسمع منّه أكتر آآ، في بعض الأحيان، ممكن أبني وجهة نظري عن الشخص بناءً على مثلًا <tsk> لِبسُه، بناءً على شكلُه، بناءً على طريقتُه في الكلام، بناءً على حاجات أصلًا ممكن تكون غلط أصلًا، أنا فاكرها موجودة فيه وهي مش، مش موجودة، أنا حَكمت وخلاص آآ، ف لذلك دايمًا أحِب أسمع م أسمع أكتر، أسأل أسئلة كت لو هو الشخص ده أنا مُهتم بيه يعني كان زميل شُغل آآ، <tsk> حد اتعرّفت عليه آآ، فب دايمًا باقول له أن
إمم. أنت قصدك الحُكم الظاهري يعني ما بيبقاش آآ، أحسن حاجة إن أنت تكون بتبني ثقة مع الناس، لازم تكون بتسمع له أكتر.
بالضبط، بالضبط لازم أسمع أكتر آآ، وخصوصًا لو أنا عاوز أتعرّف عليه آآ، يعني مثلًا في الشُغل آآ، بيبقى الناس موجودة مضطر إنّك تشتغل، مضطر إن أنت ت ت تتعرّف عليهم آآ، فمثلًا ما ينفعش إن أنا أحكم على واحد بدو ب بناءً على مثلًا دخلت لقيت حد آمم، أيًا كان شكلُه عامل إزاي، طريقتُه، لِبسُه، خلاص أنا حَكمت إن هو ك شخص كذا، لأ، ما هو أنا دايمًا باحب أسمع منُّه دايمًا.
إمم. إمم، بتسمَع أكتر، يعني تسمَع مَواقِف، تسمَع عن عن حياته أو شخصيته، علشان تبقى بتعرفه أكتر. طيب هو إيه الفرق ما بين الاستماع والإنصات؟ يعني في ناس كتير أوي ممكن تكون آآ بتسمَع، بس في ناس بتبقى بت بت بتنصُت بكُل حواسها كده مع الشخص اللي قدامها اللي بيتكلم.
بالضبط. إمم، هو طبعًا الفرق بين ال م شخص يكون مُستمِع ليك، ب بيستمِع وخلاص، يعني اللي هو مش بيركز في كُل كلمة بتقولها، يعني الودن مِن هِنا بتسمَع والتانية بتطّلع، إنما لو بينصِت آآ ب ب بيبقى في مثلًا إيه، بتُقف شوية في العقل وتفضَل تفكّر فيها، آآ، هِنا بتختلف على حسب العلاقة، يعني مثلًا آآ لو أنا آآ مت يعني أنا داخل علاقة جواز أو خُطوبة أو أيًا كان، فبالتالي ال الشخص بيبقى بيبقى حريص جدًا إن هو يسمَع كُل كلمة ويفهم طريقة الشخص التاني اللي هيرتبط بيه حياته كلها آآ، بعكس مثلًا زَميل شُغل أو مثلًا حد اتعرّفت عليه صُدفة، مش محتاج إن أنا أبذل مجهود أسمَع منك يعني، أو أنصِت بمعنى أصح، إنما في العلاقات الكبيرة والعلاقات المَصيرية زي الجواز فرضًا، لأ، طبعًا محتاج أنصِت وأفهم كُل كلمة الشخص ده بيقولها، عاوز أعرف طريقته، عاوز أعرف بيفكر في إيه.
إمم. إمم. إمم، عايز تِعرَف أكتر عنه، فأنت بتبقى بتِسمَع آآ، كُلّ الحكايات بإنصات جدًا، بطريقة كلامه والمواقف اللي بيحكيها، الحاجات دي كلها.
بالضبط، طبعًا، لأن ده، ده قرار مصيري، آآ، زي ما أنا قُلت لِك أنا مش محتاج أبذل مجهود مع كُلّ شخص اتعرّفت عليه، أو كُلّ شخص قابلته، آآ، ولكن آآ، ال ال ال آآ، الاستماع ب بصِدق الإنصات، ده حاجة ممكن أبني عليها ثقة، في الجواز فَرَضًا، آمم، يعني أنا أفتكر كنت دَخَلت علاقة من فت يعني قبل ما أتجوّز جواز رسمي، دَخَلت علاقة مع حد وكنا مبسوطين وبتاع، ولكن آآ ب أنا كنت مِركِّز في كُلّ كلمة، فجمّعت شوية أفكار وشوية خطوط عن الشخص ده وبتاع، وجَت فجأة مَوقِف معيّن أثبت لي أثبت لي ال إن الشخص ده فيه حاجة مش هينفع تتناسب معايا، يعني ما هو مش عيب فيه طبعًا، ولكنها مش مناسباني، يعني ما ينفعش إن إحنا نكمّل مع مع بعض في حاجة زي كده، آآ، فبالتا
إمم. ده لمّا اتكلمتوا أكتر يعني وسمعته أكتر؟
ب أنا أكتر بالذات، لأن أنا يعني باحس كده إن ال إن الستات <tsk> طيبين أوي في حتّة ال يعني مش عارف في الحتّة دي بتاعة ال ب بقلبهم أكتر، يعني الست حساسة أوي، آآ، القلب
آه، العاطفة هي اللي بتسيطر على الستات أكتر فعلًا.
بالضبط، بالضبط. آآ، وده حاجة مش وحشة، ولكن <tsk> هو الراجل بيبقى واقعي أكتر بسبب حاجات كتير، يعني هو اللي شايل البيت، الحياة، وسايب واحدة في البيت، فبالتالي آآ، مسؤولة عن بيته كُلّه، فبالتالي محتاج يكون مرتاح في الحتة دي، عشان خاطر يِعرَف يكمِّل ويشتغل وي ويعمل آآ ويكوِّن أسرة، فأنا حسيت إن الطرف التاني مش مناسب معايا في الحتّة دي، فخلاص، يعني ما ما قُلت له ووضحّت لها وجهة نظري وفهّمتها والله أنا كذا، قالت لي: "معقولة! أنت كنت مركِّز أوي للدرجة دي؟" أكيد هاكون مِرَكِّز، هو أنا يعني أنا، إحنا رايحين نُخرُج مع بعض! ده علاقة، ده حياة.
إمم. اهم. إمم. أيوه ده ما ده مستقبل كُلّه بالضبط كده. طيب أنت أنت شايف الثقة بَقى اللي بتتبني آآ، لمّا تكون بتسمع لحد بتبقى شكلها إيه؟ يعني لو أنت مثلًا قاعد بت بت بتنصت لحد آآ، إذا كان بَقى علاقة أو زميل أنت بت بتخاف عليه أو بتحبه يعني، عاوز تبقى آآ، مهتم بيه أو مقَرَّب منه بشكل معيّن، الثقة اللي بعد الإنصات دي بتبقى شكلها إيه؟
بالضبط، بالضبط. هو الحقيقة إن، إن الإنسان يحب اللي يسمع له، فبالتالي أما لمّا الاقي شخص بيسمع لي ومنتبه لكل كلمة باقولها، ومركز لأ مش بس كده، ده بيسألني أسئلة في اللي أنا قُلته، بتحس كده فيه صفاء نفسي، في، في خيط كده بدأت فيه جسر اتبنى، اتبنى بينا كده حب كده رايح جاي <sniffs> آآ، فأنت آآ، هنا بيبدأ العلاقة، العلاقة تكبر، العلاقة تتوّسع آآ، على حسب طبعًا ال الفروقات اللي بيننا أو على حسب أنت عاوز إيه من العلاقة دي، آآ، فلمّا تتبنى الثقة ممكن <swallows> بعد ما الثقة تتبنى تكبر حاجات أكتر، الشخص اللي أنت كنت واخده من الشغل على أساس إن هو زميل شغل فقط مش أكتر، تبدأ تخرج معاه أتفسح معاه آآ، أشاركه مشاكلي، أشاركه أفراحي آآ، فبالتالي الحاجة تكبر الحياة تكبر آآ، إنّما لو أنا في شخص
العلاقة بتتوطد أكتر.
بالضبط تتوطّد، حلو اللفظ ده، تتوطد أكتر فعلًا، تحس إنها ثبتت في الأرض بقِت خلاص، بقِت ثابتة كده آآ، بعكس بقى لو أنا عمّال أتكلم مع حد و وحاسس كده إن إيه آآ، آآ إن هو ما فيش إنصات في الحتّة دي هاحكي لِك آآ، هاحكي لِك موقف آآ، ب ب آه بنتكلم على فرق الثقافة <tsk> هو موقف غريب شوية أنا مش عارف أنا افتكرته إزاي دلوقتي، فالمهم أنا لمّا سافرت أوروبا في أول ما جيت، آآ، أنا مش هانسى <laughs> مش هانسى الموقف ده أوي أبدًا أنا مسافر بقى لي 4 سنين، ف فأنا في المترو في مرّه <tsk> آآ، كان في كان في واحدة كده عمّالة تعيط لوحدها، ويعني في المترو وأنا ما أعرفش أنا قعدت قاعد في المترو دخلت لقيت واحدة عمّالة تعيط، واخدة جنب كده، والمترو ما كانش فيه ناس كتير آآ، فبعدين بتعيط بدموع، بتعيط بطريقة ويعني مثلًا بتاع 20 23 سنة في الحدود دي، بتعيط ب بدموع.
<laughs> آه، ي إمم. إمم.
<tsk> و وأنا يعني أنا بصراحة مش يعني صعبانة عليَّ، عاوز أتكلم معاها أولًا لا باعرف أتكلم لغة، كنت لسه أسبوع والَّا ت شهر ما كملتش، ومش عارف أتكلم معاها لغة طبعًا البلد أنا عارف إنها ما بتتكلمش بيها آه لسه، لسه طازة و وعارف إن هم ما بيتكلموش إنجليزي فبالتالي مش هاقعد أبذل المجهود Do you speak English؟ وبتاع وهو أساسًا هي بتعيط مش فاضية لك أصلًا آآ، <chuckles> فأنا إيه <tsk> م م مش عارف ما عرفتش أعمل إيه بصراحة، يعني بصيت لها كده وبإيه contact قُلت لها يعني قُلت لها يعني اللي هو أنا مش عارف أعمل لك إيه، وحقِّك عليَّ وما أعرفش المهم خلاص ومشيت، فأنا حكيت لواحد صاحبي بقى من أهل البلد. فقُلت له حصل كذا وأنا بصراحة كنت زعلان، قال لي: "هو أنت ليه ما حضنتهاش وطبطبت عليها؟" قُلت له: "أحضن مين يا عم؟" قال لي: "تحضنها وتطبطب عليها" قُلت له: "عشان تموتني" قال لي: "لا ما فيش الكلام ده هنا واحدة بتعيط و وبدام أنت حتى أنت حتى مش فاهم لغتها ومش وأنت عاوز تساعدها طبعًا وشعورك كويس، فليه ما عملتش كده وحضنتها وطبطبت عليها؟ و و وقُلت لها آآ، يعني مش لازم تتكلم يا سيدي، مش لازم تقول لها، افرض هي ما بتتكلمش إنجليزي مش لازم"
آه، ده أول ما وصلت يعني. <laughs> بالضبط. إمم. <laughs> آه، هو كان قصده يعني إنك تعبّر ب ب بأي حاجة إن أنت تكون بتساعدها أو ت ت توصلّ لها إن أنت موجود وخلاص، بالضبط كده أو متعاطف، ومش لازم تبقى باللغة، أو بالكلام، إمم.
متعاطف. اهم. بالضبط. أنا بصراحة اتصدمت، قُلت له: "هو ينفع ده أصلًا؟" قال لي: "آه ينفع عادي يعني ما عندناش مشكلة في الحتّة دي" آآ، قُلت له هنا بقى جَات الفروقات الثقافية أنت لو لقيت واحدة في مصر في المترو بتعيط وجيت حضنتها هتدبحك أصلًا. <laughs>
<laughs> أيوه طبعًا، في اختلاف في الثقافات، في ال في العادات والتقاليد دي كتير يعني ما بين آآ، أوروبا والدول العربية.
فاهماني؟ امم، بالضبط. بالضبط، ف فكانت حاجة موقِف ما أنساهوش بصراحة أبدًا و و وطبعًا للأسف ما اتحطّش ما لقيتش واحدة بعد كده <laughs> تعيط لبعدها يعني. <laughs>
<laughs> طيب، هل أنت عندك موقِف ممكن تحكيه لي عن إن أنت كنت مثلًا في علاقة سطحية مع أي حد إذا كان آآ، زميل في الشُغل أو مثلًا حد من الأهل بس يكون بعيد شوية فحصل موقف ما بينكم إن أنت كان عندُه مشكلة مثلًا أو كان محتاج يفضفض، و وفضلت تسمع له بشكل هو يعني آآ، آآ، عجبُه وحس إن أنت ممكن تبقى شخص قريّب ليه، وبعدين العلاقة دي بقِت علاقة قوية ما بينكم وقرّبتوا من بعض مثلًا؟
اهم. آه، طبعًا، طبعًا في الشُغل مثلًا آآ، ممكن أحكي لِك عنها أكتر، العيلة ب بصراحة بالنسبة لي ب كل واحد يعني مثلًا أخويا، أختي، مراتي أو ابني، أمي طبعًا ووالدي، كل دُول آمم، بالنسبة لي طبعًا الداعم في كل حاجة، مش محتاج إن إحنا هابني ثقة هي ر already الثقة مبنية م ومُتأصّلة، إنّما آآ، في ناس مثلًا زي صديق شُغلي أنا أفتكر من سَنة أو سَنتين، سَنة ونُصّ ممكن في الحدود دي، حد بت حد جِه الشُغل آآ، واحد آآ، آآ، م معيّن والحقيقة م يعني كان كنت شايفُه عادي يعني شخص عادي، ولكن في مرّه <tsk> كان حصل له في موقِف معيّن والحقيقة بصراحة أنا سمعتُه وقعدت فترة أكتر من نُصّ ساعة عَمّال أسمع له، وأدّي له في حلول وبتاع، اتبسط جدًا.
إمم، هو قرّر يعني إن هو يتفضف يفضفض معاك أو يحكي لك.
بالضبط، بالضبط. هو لق إحنا قاعدين جنب بعض في ال في يعني أنا جنب بعض في الشغل قُريبين من بعض، فهو لقيته زعلان قُلت له: "في إيه، إيه اللي حصَل؟"، فبيقول لي حصَل 1، 2 وبتاع، فقعدت قعدنا اتك قُلت له: "تعال ناخد نشرب قهوة برّا وتعال نتكلم ش"، فسِمعته. بصراحة <clears throat> يعني م أنا أصلًا مع ما كنتش عارف باجيب الحلول دي منين يعني، ولكن آآ حسيت إن هو آآ ارتاح لي أكتر ولقيته باعت لي رسالة بيقول لي: "أنا مبسوط جدًا إن أنا اتفضفضت معاك وبتاع وأنا و وادّيتني حلول كتيرة."، وحاليًا هو يُعتبر واحد من أفضَل من أقرَب الصحاب ليَّ يعني، بيعتبر أفض بيُعتبر أفضَلهم يعني، وعلى طُول بنخرُج مع بعض.
اهم. إمم. أنت أثّرت فيه يعني آه أنت أثرت فيه لمّا سِمعته وهو قرر إن هو يحكي لك، فأنت سِمعته بشكل يحسسه إن أنت بالأمان يعني، وإن هو يفضفض أكتر، وإن أنت مهتم، فمن ساعتها وأنتم بقيتم أصحاب.
مهتم. بالضبط. بالضبط، وده اللي حصَل وبقينا صحاب وبقينا قُريبين من بعض جدًا يعني.
طيب وال يعني مثلًا لو قابلت شخص كان مهزوز أو ما عندوش أصلًا ثقة في نَفْسه، وقرر إن هو يتكلم معاك أو يحكي معاك، أنت ممكن تكُون بتعمل إيه علشان تغيّر له وجهة النظر دي وتحسسه إن هو كويس؟
اهم. إمم. هو الحقيقة إن الحتّة دي بتفرق في نبرة الصوت آآ مثلًا ل ل لغة الجسد والكلام ده، الإنسان لازم يكون مُنصت آآ الشخص اللي مهزوز وعنده ثقة في نَفْسه مش محتاج مش محتاج تدّي له حلول، هو أصلًا عاوزك تسمع له، فاسمع له كتير، كتير، كتير أوي وخصوصًا لو وخصوصًا لو بنت، الست أس إن الستّات تحب تسمع، تسمع لها أكتر، هي مش عاوزة حلول أصلًا، الراجل يحب الحلول آآ الراجل يحب إن يعني إحنا الرجالة مع بعض نتكلم م ما تقعدش تسمع لي بس، يعني ادّيني حلول، إنمّا الست أعتقد تحب تسمع مش عاوزة حلول أصلًا آآ فبالتالي م بتسمع له كتير بت بيبقى في إيه Contact كده، طبعًا تبُص في عينيه، ما ينفعش يبقى واحد عَمّال يتكلم وبيتكلم وجاي وعَمّال يعيط ويبكي وأنت عَمّال باصص في الأرض أو تبُص في أي حتّة.
إمم. يعني أنت بتاخد بالك من لغة الجسد وأنت لمّا بتيجي بتسمع لحد؟
بالضبط طبعًا، مهم جدًا، وخصوصًا لو يهمّني، في بعض الأحيان لو شخص ما يهمنيش ما م عادي ب باتعامل، ما بر ما باراعيش الحتّة دي مش مش ما أنتاش فارق لي أوي بصراحة، مش عاوز أسمع، مش عاوز أعرف وجهة نظرك عنّي أصلًا آآ ولكن لو حد بيه لأ حد، أنا حد أتكلم معاه آآ حد كويس، مش شرط اكون حابب اتكلم معاه، حد كويس و وإنسان مش وِحِش، مش مزعِج آآ ف فم فلطافة أعتقد هي أ أكتر حاجة تخطف قلب الإنسان وال والإنصات والكلام ده.
اهم. اهم. طَب أنت قلُت لي على لغة الجسد وقُلت لي نبرة الصوت و والنظرة بتاعة العين إن أنت تكون باصِص للشخص، تفتكر ممكن إيه تاني طيب في لغة الجسد لمّا تيجي تبقى بتسمع لحد وبتبيّن له إنّك مهتم، آآ إيه الحاجات تاني اللي ممكن تتعمل علشان الشخص يحس إنّك مهتم فعلًا ويقرّر إن هو يحكي أكتر ويتكلِّم معاك أكتر؟
إمم. آه، يعني مثلًا آآ م آآ يعني حاول ت ت تكرّر نَفْس كلامه ويعني بحيث إنّك تأكد له الكلام. يعني مثلًا يقول لك أنا رُحت امبارح آآ مش عارف فين وقابلت مين، هتقول له آه، قابلت ده، معقولة؟ اللي هو أنت تطمّنه إن أنت بتسمع وإن أنت مركّز في كل كلمة بيقولها. آآ برضه في نوع من أنواع ال يعني يعني كل حواسّك تكون مركّزة معاه، سواء كانت إيدك، راسك حتّى ممكن يعني تهِز راسك سِنّة صغ سِنّة صغيرة كده، تبيّن له إن أنا آه، أنا سامعك. العين برضه زي ما قُلت لِك. آآ أنا قريت كام كتاب بصراحة في لغة الجسد، فبالتالي أعتقد فيه حاجات اكتسبتها من الكتاب وفي حاجات أصلًا كنت شايف إن هي فيّا أصلًا، ما ما بذلتش مجهود فيها يعني.
إمم. آه، يعني كنت أصلًا بتقرا علشان تبقى بتنمّي الحتّة دي عندك واكتشفت إن أنت عندك حاجات.
آه، بالضبط.
إمم، في كمان إن أنت
هي مهم مهمة جدًا على فكرة في الحياة. اهم.
اهم. فيه كمان إن أنت ممكن تكون بتقاطعه مثلًا بأسئلة فضولية عن الموضوع اللي هو بيتكلِّم فيه علشان يحس إنّك مُنصِت معاه ومهتم فعلًا، آه، وعلشان يبدأ يحكي أكتر وأكتر.
مُنصِت. إمم. يالضبط، مهم جدًا النقطة اللي أنتِ قلتيها دي، نقطة الإنصات وإنّك تسمع له كويس جدًا، آآ عشان خاطر يحس إن أنت سامعه ومركّز معاه في كل حواسّك. كل دي حاجات بتأدّي إلى أنّك تبني آآ ثقة مع شخص يعني حابب تبني معاه الثقة.
إمم. عندك حق بصراحة، و وكل اللي أنت قُلته ده فعلًا بيدعَّم بناء الثقة مع الناس في وقت الإنصات وفي وقت الاستماع ليهم، و وفي مشاكلهم. أنا مبسوطة أوي إنّي اتكلِّمت معاك وأتمنّى نتكلِّم مرّة تانية، شكرًا ليك.
وأنا كمان والله، شكرًا لي